आजकल ऐसा हो रहा है ना कि मैं इतना ज़्यादा फ़ोन चलाने लग गई हूँ, और रात पे तो ऐसा होता है कि एक बार बैठती हूँ कुछ भी देखने के लिए, तो फिर बिंज-वॉच करते-करते कब आधा रात हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। और 10 बजे मैं बेड पे जाती हूँ कि सो जाऊँगी, सो जाऊँगी, और उसके बाद फ़ोन देखना कहीं ना कहीं लगता है कि अभी शुरुआत हुआ है और सुबह हुआ है अभी जस्ट। तो देखते-देखते बिल्कुल आधा रात हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कितना वक़्त निकल गया। फिर जब चार्ज जब ख़त्म हो जाता है फ़ोन का, तब देखते हैं अच्छा इतना टाइम हो रहा है। तो उसकी वज़ह से ना अ, में ज शरीर में बहुत ज़्यादा थकान रहती है। मैं बहुत देर, देर तक तो जागती हूँ, तो सुबह जब भी उठती हूँ, तो फिर मुझे कोई योगा, कोई मेडिटेशन, कोई ध्यान करने का मन नहीं करता है। और फिर मुझे कॉलेज भी जाना रहता है, तो सुबह-सुबह मुझे जल्दी उठना भी है, काम भी करना है अपना, घर सब कुछ करके जाना रहता है। तो मैं बहुत ज़्यादा ना थकान महसूस करती हूँ, दिन भर मेरा थकान में ही चला जाता है और दोपहर में भी नींद आने लगता है, जबकि मुझे और बहुत सारे काम करने होते हैं। तो मुझे इसी चीज़ के लिए सुझाव चाहिए थे कि इस चीज़ से मैं कैसे निकल पाऊँ, कैसे मेरा जो ये आदत है वो उससे मैं बाहर आ पाऊँ?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जरूर, मैं आपकी इसमें ज़रूर मदद करूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही अ, अच्छे सुझाव दूँ, या फिर कोई ऐसा सुझाव दूँ, जो आपके सच में काम आए। अ, सुझाव देने से पहले मुझे आपसे अ, कुछ प्रश्न पूछने हैं। अ, आप आमतौर पे कितनी देर तक मोबाइल अ, वग़ैरह च चलाते हैं। जैसे आपने बोला कि आप रात को 10 बजे के आसपास जो है बैठ जाते हो मोबाइल चलाने, फिर आप उसके बाद जब तक वो बैटरी नहीं ख़त्म होती, तब तक आप यूजुअली जो है फ़ोन चलाते रहते हो। तो क्या मैं जान सकता हूँ, आप रोज़ कितने घंटे तक़रीबन कितने घंटे जो है, रात को सोने से पहले फ़ोन चलाते हो?
अ, रात में क़रीबन उम, जैसे मैं जिस तरह का मैं देख रही हूँ वीडियो, उस पे डिपेंड करता है। कभी तो मूवीज़ रहता है तो मिनिमम तो 2 घंटे का मूवी ही हो जाता है, और सीरीज़ रहता है तो फिर वो नहीं रहता है, कि कितने एपिसोड्स बचे हैं, कितना ख़त्म कर सकती हूँ, वो चीज़ हो जाती है। तो देखते रहती हूँ, देखते रहती हूँ, देखते रहती हूँ, क़रीबन 3-4 घंटे निकल जाते हैं अगर सीरीज़ देख रही होती हूँ। मूवी है तो 2 ढाई घंटा हुआ, मतलब कोई भी चीज़, जो मैं देख रही हूँ, वो जब तक पे नहीं हो जाता उस पर मेरा डिपेंड करता है। जैसे कभी-कभी मैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' देखने बैठती हूँ, तो 1-1 एपिसोड 1-1 घंटे का रहता है, वो पूरा देखती हूँ। फिर अगर उसका नेक्स्ट पार्ट है, तो वो भी पूरा देखती हूँ। फिर लगता है ना कि नहीं, अभी थोड़ा मतलब ज़्यादा हो गया, 2 ढाई घंटे तक में तो थोड़ा ऐसा लगने लगता है कि अ, ज़्यादा हो गया स्क्रीन टाइम। तो फिर बंद कर देती हूँ, पर ज़्यादातर, अगर सीरीज़ देखती हूँ, तो खुद को मैं रोक नहीं पाती हूँ। फिर उसमें समय कैसे पार होता है, वो पता नहीं चलता है। और जितना हो सके, जितना एपिसोड्स मैं ख़त्म कर सकूँ, उतना ज़्यादा मैं देखते रहती हूँ, और फिर कोई ऐसा कोई नियम ही नहीं है, फिर सुबह उठने में लेट होता है, और बहुत ज़्यादा परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ता है।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
अ, जभी मुझे पहली बार मतलब फ़े फ़ोन मिला था नया-नया 2022 में, तो अ, 12th कम्प्लीट किया था मैंने। तो उस समय तो वो था कि ना मतलब पहले तो मैं मम्मी का फ़ोन चलाती थी, तो बहुत कम होता था कि अ, बस काम के लिए, मेरे पढ़ने के लिए देती थी कि, "जाओ, पढ़ लो।" इससे फ़ोन लेके आती थी। मेरी मम्मी बाहर भी काम करती थी, तो आती थी तो तभी के लिए खाली मिलता था, फ़ोन रहता ही नहीं था घर पे ज़्यादातर। तो यूट्यूब देखते थे, कुछ भी पढ़ाई का चीज़ रहता था तो आधा 1 घंटा देख के, और फिर उनको दे देना रहता है कि उनका फ़ोन है, तो मैं ज़्यादा नहीं चला सकती हूँ और उसी की वजह से मैं अपना सोशल मीडिया वगैरह कहीं कुछ बनाई नहीं थी। फिर बाद में, बोर्ड एग्ज़ाम हुआ तो मुझे अपना फ़ोन मिल गया, और अपना फ़ोन हो गया तो होता है ना कि आज़ादी है कि मैं कुछ भी फ़ोन में देख सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, किसी से भी फ़ोन में बात कर लो, गेम खेल लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो उसके बाद मुझे लत लगा अ, बीजीएमाई खेलने का, और जब मेरे दोस्त ऑनलाइन आते हैं रात में 10 बजे से लेके, तो जब तक मतलब सबका मन नहीं भरता है, तब तक एक न एक मैच, नेक्स्ट मैच, नेक्स्ट मैच, ऐसे करते-करते हम कितने सारे मैचेज़ खेल लेते, 2 से 3 घंटा निकल जाता है। तो, ये चीज़ मेरे साथ उस समय से ही है कहीं ना कहीं जब ये फ़ोन आ गया, फिर इंस्टाग्राम में मैंने अपना प्रोफ़ाइल बना लिया, कुछ वीडियोज़ वगैरह डालना शुरू कर दिया। तो एक रहता है कि कितना लाइक्स क्या होगा पोस्ट करने के बाद, लाइक कितना, व्यूज़ क्या? कितना स्टोरी डालना है, ये करना है, वो करना है, तो पूरा मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गई। रील देखने वाली जब ये आदत लगी, तो मैं खुद को फिर रोक ही नहीं पाती थी, देखती रहती हूँ देखती रहती हूँ, ऐसा हो जाता था। और अभी मेरे साथ क्या है कि अ, गेम वगैरह खेलना, रील वगैरह देखना तो था ही, यूट्यूब में नया-नया मैं कुछ भी शोज़ निकाल लेती हूँ या मूवी देखने के लिए बैठ जाती हूँ। देखिए अ, मेरा ऐसा है कि हम लोग को कभी-कभी देखने के लिए कहा ही जाता है। हम लोग मास कम्युनिकेशन का पढ़ाई कर रहे हैं, तो टीचर्स कभी-कभी मूवीज़ रिकमेंड कर देती हैं कि, "नहीं, ये देख के आना, इसके बारे में बताना।" पूरा दिन तो मैं व्यस्त रहती हूँ, मुझे फिर समय होता नहीं देखने के लिए, तो रात में मैं देखने के लिए बैठती हूँ। तो उसी वजह से फिर समय भी चला जाता है और वो लोग का इस कॉलेज भी 10 बजे रहता है। तो मैं थोड़ा चाहूँ तो लेट तक सो सकती हूँ पर, काम रहता है अपना भी कुछ-कुछ अलग तरह के। घर पे भी अ, नाश्ता, खाना मुझे बनाना रहता है, तो जल्दी उठना पड़ता है। मेरी मम्मी चिल्लाती रहती है, "योगा कर लो, ये कर लो, वो कर लो।" जल्दी उठा देती है, तो उस समय मुझे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होता है, कैसे अ, मतलब <tsk> क्यों उठा रहे हो? बोलती है, "इतना क्या ज़रूरी काम कर रही थी रात में, जो तुमको अभी इतना थकान हो रहा है?" तो डाँट भी पड़ता है उल्टा, और फिर अ, मेरा पूरा दिन भर का जो दिनचर्या है, सब इधर-उधर हो जाता है। लेट होने से खाना लेट, नाश्ता लेट, उसके बाद फिर कॉलेज जाने में लेट हो जाएगा। फिर कॉलेज करके आऊँगी, फिर दोपहर में मुझे जो सोचती है कुछ काम-वाम कर लूँ, तो वो काम नहीं हो पाता है। नींद आने लगता है तो फिर सो जाती हूँ, तो पूरा दिनचर्या इधर-उधर हो गया है मेरा।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
ओह! अच्छा।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 तो जैसे कि अभी आपने बताया कि आप जैसे अभी आप अ, लेट सोते हो, फिर आप सुबह लेट उठते हो। तो मैं क्या जान सकता हूँ कि आपका जो नॉर्मल एक अ, सोने का, उठने का रूटीन टाइम है, वो क्या है? आप अ, कितने बजे कोशिश करते हो कि इतने बजे सो के मैं इतने बजे उठ जाऊँ, और आप असल में कितने बजे सोते और कितने बजे उठते हो? क्योंकि अ, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होगा ना। जैसे आपने बोला कि आप अ, पहले ही है जो जाके बेड पे वग़ैरह लेट जाते हो, लेकिन फिर वो आप जो अ, कुछ भी देखने लग जाते हो, आप कोई भी अ, सीरीज़, शोज़ वग़ैरह, और फिर उसकी वजह से आप लेट उठते हो सुबह। तो क्या मैं जान सकता हूँ, कितने बजे आप अ, सो सोचते हो कि मैं सोऊँगी, उठूँगी और असल में कितने बजे सोते और उठते हो?
हम्म। मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा नहीं भी तो मैं साढ़े 9 बजे बेड पे जाऊँ, 10 बजे तक मुझे नींद आ जाए, सो जाऊँ और ज़्यादा नींद ले पाऊँ क्योंकि फिर दिन भर काम रहता है। तो अगर जल्दी उठूँगी तो सारा चीज़ मैं अच्छे तरीके से कर पाऊँगी। तो 10 बजे सोना है मुझे और क़रीबन 5, साढ़े 5 तक उठ जाऊँ, तो अच्छा है। साढ़े 5 तक उठ जाऊँगी, तो आराम से फिर 6 बजे तक मैं अपने योगा के लिए जा पाऊँगी और द अपने व्यायाम के लिए भी कुछ कर पाऊँगी, योगा कर पाऊँगी। तो शारीरिक के लिए भी अच्छा रहेगा। तो वो मैं चाहती हूँ, पर जो होता है वो बिल्कुल अलग है, नहीं हो पाता है। अ, 10 बजे जाती हूँ सोने के लिए, क्योंकि फिर खाते-पीते लेट होता है। फिर जब भी जाती हूँ बेड पे, तो फिर मम्मी-पापा भी हैं न, उनसे बात करते-करते भी कभी-कभी ऐसे टाइम निकल जाता है। फिर फ़ोन वो भी चलाती रहती हैं, वो भी रील देखती रहती हैं, उनका भी आजकल आदत इतना ज़्यादा हो गया है। तो उस कुछ न कुछ बात करते रहते हैं, रील मैं देखती रहती हूँ। उसके चक्कर में फिर अच्छा-ख़ासा मतलब 12, साढ़े 12 तो होता ही होता है। 10 से 12 फ़िक्स है। 12 बजे के बाद ही मैं सोती हूँ, चाहे कुछ हो जाए। और उसके बाद मेरी मम्मी मेरे को जल्दी उठाने के लिए करती हैं, "उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ", तो 6, साढ़े 6 तक मैं मतलब साढ़े 6 तक तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि ख़ुद ब ख़ुद नींद खुल जाती है। साढ़े 6 तक मैं, मैं उठ जाती हूँ फिर।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ओके, ठीक है। तो आपने अ, म, ये आख़िरी प्रश्न है मेरा। तो आपने कभी पहले कोशिश की है अ, ये जो अपना रात को जो स्क्रीन टाइम है, ये कम करने का या टाइम पर सोने का, और टाइम पर उठने का?
किया था, बिल्कुल कोशिश किया था कि मैं फ़ोन ही नहीं चलाऊँगी। शायद मेरा फ़ोन की वजह से हो रहा है। तो एक बारी ऐसा किया कि दूसरे रुपये में फ़ोन रखने रख दी, और 10 बजे मैं लेट गई कि नींद आ जाए, नींद आ जाए। तो भी मुझे नींद ही नहीं आ रहा था नींद ही नहीं आ रहा था। ऐसा करते-करते अ, क़रीबन 1 घंटा हो गया। फिर मैं बोली, “क्या करूँ, क्या करूँ?” फिर मैंने बुक पढ़ लिया कि चलो इससे कुछ हो जाए, पर कुछ हुआ नहीं। आख़िरकार में वो जो मेरा प्लान था, वो फ़ेल हो गया, और कभी मैं इस चीज़ से निकल ही नहीं पाई।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ ठीक है अ, तो अ, जैसा कि अ, आपने बताया, मैं आपकी अप अ, मदद कोशिश करूँगा, पूरी मदद करने की। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, जो है आप एक सुबह उठने का टाइम बनाइए। क्योंकि अगर आप सुबह अ, ज़बरदस्ती उठ जाएँगे कुछ न कुछ करके, तो आपको अपने आप जो है कि रात को अ, जल्दी नींद आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो अ, है आप अपने, जैसे आपने बोला कि फ़ोन पे अ, बिंज वॉचिंग करते हो, आप अ, सीरीज़ वगैरह देखते हो, मूवीज़ वगैरह देखते हो आप कोशिश कर सकते हो कि वो जो मूवीज़ वगैरह हैं, उनको आप दिन में देखिए। या फिर रात को एक आप टाइम मान लें कि इतने से इतने बजे तक ही देखना है। जैसे टाइम मान लें कि साढ़े 11 या 11 बजे आपको सो ही जाना है। उसके बाद आपको बिल्कुल भी जो है मोबाइल वगैरह या कोई फ़ोन, या कोई कुछ भी जो चीज़ है, वो नहीं अ, यूज़ करनी। अगर आप फिर भी अ, खुद पे जो है अ, काबू नहीं कर पाते हैं, तो फ़ोन में ऐसे, अ, एप्लीकेशंस वगैरह भी आते हैं। अ, जैसे अगर आप यूट्यूब ज़्यादा चलाते हो, तो आप उसमें ये डाल सकते हो कि आप दिन में 2 घंटे यूट्यूब चलाओगे। अ, तो उसमें उससे क्या होगा कि जब आपका 2 घंटे का टाइम पूरा हो जाएगा, तो आपका यू यूट्यूब जो है, वो अपने आप लॉकआउट हो जाएगा। फिर आप उसके बाद यूट्यूब नहीं चला पाएँगे वो फिर अगले दिन ही आप जो है, चला पाओगे। तो अ, अगर आप, मतलब, को खुद पे कंट्रोल कर सकते हो, काबू कर सकते हो, फिर तो यही है कि आपको इन ऐप्स की ज़रूरत नहीं है। आप एक अ, अपना टाइम बनाइए कि इतने बजे से इतने बजे तक ही देखना है। उसके बाद आप फ़ोन कर अ, रख दीजिए। उसके बाद आपको, अ, कुछ दिन थोड़ा जो है, परेशानी होगी आपको कुछ दिन जो है, नींद नहीं आएगी। लेकिन धीरे-धीरे जो है, नींद आनी शुरू हो जाएगी। और फिर अगर आप सुबह अ, जल्दी उठते हो आपको मैंने जैसे मैंने अभी कहा कि आपको कुछ दिन जो है, परेशानी आएगी। सुबह जब आप जल्दी उठोगे, तो आपको थकान वगैरह भी महसूस होगी। कुछ दिन की परेशानी के बाद, जो है, आपका जो एक रूटीन है, वो सेट हो जाएगी। जब एक बार आपकी रूटीन सेट होगी, फिर आपको, अ, जल्दी सोने में और सुबह उठने में, जो है, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन वही बात है कि अगर आप खुद पे काबू नहीं कर सकते, तो आप कोई ऐसे ऐप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आप अपने जो है, मम्मी-पापा की सहायता ले सकते हैं। जैसे आप बोलते हो कि आपके जो अ, मम्मा हैं, वो आपको सुबह जल्दी उठा ही देते हैं तो आप उनको बोल दें कि वो आप आपको रोज़ सुबह जल्दी उठा दें। या फिर जब वो सोने लगते हैं, सोने का टाइम हो जाता है, तो आपसे वो फ़ोन ले लें। तो जिससे भी है जो अगर आपके पास फ़ोन होगा ही नहीं, तो अ, आप, जो है, सोशल मीडिया भी नहीं चलाएँगे। या फिर जो आपने बोला ना कि आप गेम भी बहुत खेलते हो, पहले खेलते थे तो वो जो ये सब चीज़ें हैं, इन पे आपको काफ़ी जो है, कंट्रोल हो जाएगा। तो अगर आप इन इन ये जो है, अ, सलाह अ, जो मैं दे रहा हूँ आपको अगर आप ये चीज़ें अ, करने की कोशिश करेंगे, तो इनसे आपको ज़रूर मद मदद मिलेगी।
अच्छा। हुँ। हुँ। जी, जी आपने तो बहुत अच्छे तरीके जो भी सुझाव दिए, मुझे लगता है कि अगर मैं इसको अपनाऊँगी, तो मुझे बिल्कुल फ़ायदा होगा। आपके सारे सुझावों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ, हुँ। हाँ, जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।